ま、あとはなんか、成功してる人いるじゃないですか、世の中で世界的に。孤独って言うじゃないですか、成功者。で、孤独じゃないと成功できない、そもそも。で何かを犠牲にしなきゃいけないので。
ああ、もう社長みたいな。ああ、はいはい。 うーん。 わ、ままあ。
ていうので、なんかやりたいことがあれば、なんかそれはそれで、いいのかなと思いますね。あの、要は時間を犠牲そのためになんか、どっかを時間費やせないじゃないすか。ずっと友達といることもできないし。ま、ただ、やっぱり後で後悔する可能性もあるので、あの時もっと家族と友達とってなるんで。
ああ。 わわわ。 はい。 いや。そうなんすよね。いや何かだってあの、今別にこうなんか別に孤独じゃないし、何かあの、1人でも大丈夫だからって、なんか言ってた人がなんか、実際なんか親とか死んでみたら凄い何かいきなりメンタル崩れてしまって、何か、あ、親がいたから孤独じゃなかっただけなんだみたいな人とかもね、聞きますよね。
そうですねだから、だからなんか自分が、たい大切というか、あの、この人と一緒心地いいなって人に対しては、なんかこまめに連絡を取るとか、なんか頻繁に、ま、どれ 時間空いてもいいと思うんですよね、1ヶ月に1回でも、にかげつに1回でも。アクションを起こした方がいいと思いますね。それは親でもおじいちゃんでも、いつ死ぬかわかんないんで。
うんうん。 ああ。はいはいはい。 うん。 なるほど。ま、そうですよね。ま、でも友達に関してもね、なんかライフステージ進められちゃったら、あんま会えなくなっちゃうって感じもありますから。どうなんですかね、やっぱり結婚とかって必要なんですかね、孤独を感じない上で。
そうですね、で いや、ちょっと、なんか結婚って形じゃないですか。別に結婚式挙げる必要なくて、なんか多分、なんかロンブーの淳さんとかってあれですよね、そっち派ですよね。結婚しなくても別に。
ま、そうすね。形式的な。ですね。 まあ、事実婚っていうか、そういうのでいいんじゃねみたいな。はい。
あの、なんか、事実婚とかではなくて、例えば。 一緒に入れればいいっていう感じじゃないですか。で、 で、名前は別々みたいな。
ああ。 はははは。
だからなんか結婚は、うーん、だからななんで結婚したいのかって話ですよね。子供が欲しいからだとか。
まあまあまあ。うーん。
なんかそんなこだわる必要ないかなと思いましたね。どうせ離婚する人もいるじゃないですか、今。